Ну, понятно. То есть, получается, в принципе, тогда эта камера, если ты снимал некрасиво, то можно было вообще тогда не снимать, да? <chuckles>
Ну, потому что это не пойдёт, э, в финальный монтаж уже точно. То есть придется э
А, понятно, то есть, да, поня то есть это уже з з запаренное, получается. <chuckles> М, и кадр кадр не пройдёт уже.
Да. Да. Ну, опять же, та э, мы же одновременно с 3 камер снимаем, поэтому будут просто кадры с других камер. Но с моей уже ничего взять нельзя. То есть уже мы отсекаем 1 камеру, э, в этом моменте.
Ну, понятно. Ну, понятно, то есть это лишняя работа получается?
Да, э, вот. И, э, мне было очень неприятно этот, э, комментарий, э, у услышать. Мне было прям неприятно. Но, да, после этого я это уяснил, и когда у меня опять были какие-то некрасивые кадры, я искал, чтобы они были интереснее, пе переносил штатив в в другое какое-то место и так далее. То есть это та самая критика, которая, ну, профессиональная, она прямо ра прямо такая жёстко рабочая и очень понятная. То есть чётко: "Не снимай некрасиво, снимай красиво". Да. <chuckles>
Мгм. Ну да, да-да. Мгм. Ну да, то есть ты ис и и ис ты ее исправил эту проблему, и дальше всё в порядке, проблем дрв ф э, э, и обиды не осталось. <chuckles>
Да. Ну, было неприятно, просто, да, я это запомнил, но а какая обида? Ну, если ты действительно плохо с плохую ка картинку делаешь? А твоя задача как оператора делать красивую? Ну, как бы, твой косяк. Ну да.
Ну да, да-да. Да. Ну да, <chuckles> ну бывает, в конце концов. <laughs>
Да. Да. Поэтому, если вот, э, с этой точки зрения брать, то эта критика неприятная, но я её воспринимаю нормально, и да, это, ну, it's ok.
М. Ну да, а если творческое, если там, где ты пишешь, где ты душу выкладываешь, да? <laughs>
О, вот здесь открывается ящик Пандоры. Значит, если я, э, делаю коммерческий проект, э, под заказ и, а, у меня е всегда есть, м, редактор или какие-то люди, которые, проверяют то, что я делаю.
Так.
И изначально, э, разговор идёт о том, что ты не можешь сразу написать хорошо. Это нереально. Но есть какие-то гении, которые с 1 прям драфта, с 1 раза они прям классно написали, ничего изменять не надо. Но в основном абсолютно все сценаристы, они переписывают. Всегда.